Ai, até hoje, ai gente, <chuckles> quando fala da comida me pega. Quando fala da comida me pega, gente do céu, mas como
<laughs> Aham. <chuckles> É difícil e também, você vem de um estado com uma comida muito deliciosa e muito particular assim, muito única, né. É.
Hum. Muito particular, isso mesmo, perfeito, é muito particular. É claro que, como qualquer coisa, qualquer pessoa pode gostar ou não, né, porque é uma comida mais forte, mais temperada, mas, eh, quem é baiano é impossível não gostar, sabe, e e aqui a comida não é boa, gente do céu, se disser que a comida aqui é boa, estão mentindo, não, não consigo gostar, não consigo gostar, ge os portugueses aqui me perdoem, mas não consigo gostar. Ai, algumas coisas salvam
Uhum. Uhum, uhum. <laughs> <laughs> Sim. É o po o problema principal para você, você acha que é a falta de tempero?